Anladım, anladım. Eee, ya bu noktada da benim sana aslında ilk önereceğim şey açıkçası yürüyüş olur. Yani haftanın her günü mümkünse. Eee, çok böyle şey olması gerekmiyor. Ya, bu arada şöyle başlayabilirsin: Hani, 1 gün yapıp 1 gün yapmamayla başlayıp, belki 4-5 günle başlayıp sonrasında her güne çıkarma gibi. Eee, çok böyle şey yapmana gerek yok. Hani, y ya 20-30 dakika bile yürümek aslında gerçekten böyle kaslarını insüline daha duyarlı hâle getiriyor bu arada. Hani yürüyüşün böyle bir, eee, önemi var. Yani sadece hani kilo verme, sadece şey yok kas yapma falan görüntüyle ilgili bir şey değil. Eee, bu hakikaten çok önemli bir şey. Bir de şeyi de soracağım. Hani, yürüyüşle böyle bir başlayıp diğer şeyleri de adım adım ekleyebilirsin diye düşünüyorum. Eee, ama dediğim gibi önce bence beslenme ve yürüyüş hani ilk adımlar olmalı. Bunun dışında uyku düzenin nasıl? Çünkü hani uykunun eksikliği de bazen bu insülin direncinde çok etkili olabiliyor, artırabiliyor.
Evet. Doğru. Hı. Tabii. Evet, eee, yani uykumda bir problem yok açıkçası. Eee, yani her gün, eee, düzenli olarak 8 saat uyuyorum. Eee, uykuya da, eee, dalmam çok kolay oluyor. Eee, uykumla ilgili bir sıkıntım yok ama sanırım, eee, benim problemim, eee, beslenme ve spor. Eee, öyle düşünüyorum yani.
Evet. Hımm.

Anladım. Anladım. Şimdi çok güzel açıkladın. Eee, aslında ben zaten sen söylemesen, şunu soracaktım. Acaba hiçbir gidip, hani bunun altyapısında bir şey olabilir mi diye, hani bir kan durumu testi yaptırdın mı? Bir uzmanla görüştün mü, diye soracaktım. Zaten gayet güzel cevabını verdin. Bu çok önemli bir adım. Çünkü tespit yapılmış: Bir insülin direnci, eee, problemi olduğuna dair. E, bunun da diyabete dönmemesi için şimdi bu çok güzel ve güçlü bir motivasyon bence, öncelikle. Yani, çünkü yaşam kaliteni çok, hakikaten düşürecek bir şey. Eee, bu noktada çaresiz değilsin. Ben sana, ilk önce şunu tavsiye ederim. Şimdi burada altında böyle bir, eee, durum olduğunda bence iyi bir, eee, beslenme uzmanı, ııı, bulmak ve şimdi bunun aslında ilaçsız insülin direncini, eee, şeye alınabildiği, kontrol altına alınabildiği bazı beslenmeler olabiliyor. Eee, bunu düşüren gıdalar var vs. ama şimdi bunu bir uzmandan hani bir program yaptırmak daha mantıklı olabilir. Çünkü, hani, senin kan değerlerine filan da bakılması lazım. Her şey herkese uymaz. Ama bu bunun içerisinde bir de hem aralıklı oruç, hem ketojenik beslenme, mesela bu konularda, hani, biraz da bir de protein artı beslenme önerilen şeyler arasında. Hani, hiç böyle bir şeyi düşündün mü, düşünür müsün? Bunlara biraz daha belki, bu anlamda bir profesyonel yaklaşım ve bu beslenme türleri.
Evet. Doğru. Anladım. Tabii. Evet. Evet, aslında olabilir. Yani, şimdi, aralıklı oruçla ilgili, eee, aslında böyle internetten bazı ireti ireçi içerik üreticileri, eee, bununla ilgili bilgiler vermişti; işte nasıl yapıldığına dair, özellikle insülin direncine, eee, hakikaten, eee, bu aralıklı orucun, eee, düşürülmesine faydalı olduğuna dair. İşte ketojenik beslenmeyle ilgili, eee, bazı dergilerde, eee, yazılar okumuştum, hani nasıl yapıldığı vs. falan. Bunları deneyebilirim. Evet, benim için uygun ama, eee, söylediğin beslenme uzmanı da çok doğru; yani sonuçta, eee, bu kişi işinde uzmanlaşmış, hani beslenmenin artık eğitimini almış, eee, ve dediğin gibi, eee, burada, eee, kan sayımıma, işte vs. bazı testlere, eee, doktorun yaptığı testlere de bakacak olup hani sağlığım açısından, eee, daha güzel bir beslenme planı, eee, çizecektir, diye düşünüyorum. Açıkçası bugüne kadar, eee, pek de böyle bir beslenme, eee, danışmanına vs. eee, danışmadım hiç. Ama bunu, bu noktada doğru söylüyorsun. Yani, eee, belki de bunu sürdüremediğim için, bir uzmanla çalışmak, eee, kendimi, iii, bu noktada takip etmek, işte ne kadar kilo verdiğimi, ne yediğimi, hani içerik açısından da, eee, çok daha doğru ve benim için uygun olacağını düşünüyorum. Evet, aslında bunu yapabilirim, biliyor musun?
Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı.